Oh iya iya. Berarti kalo misalnya berarti ngaruh juga ke kebiasaan dong Mas, kalo misalnya kaya gitu? Misalnya kalo sehari tanpa teh gitu gimana, eee, Mas?
Iya, air mineral ya tambahan. Nah banget, banget, iya. Eee, kalo sampe seperti itu nggak sih, sehari tanpa teh ya masih masih aman. Cuman memang kalo ada waktu nih misal, eee, pengen minum apa gitu pasti pilihan pertama adalah teh. Kecuali di hari itu udah minum teh belum ngopi, nah pengen nyobain tuh kopi. Tapi pasti yang saya cari pertama adalah teh. Karena pasti saya selalu sedia teh tuh di rumah, nggak pernah nggak pernah kosong pasti ada, udah mau habis tambah lagi.
Oh, enggak ya? Heeh, eh. Mhm. Oh, iya iya iya. Kayaknya teh saset Sariwangi atau sekarang kan udah banyak tuh yang, eee, apa, <tsk> salahin Sariwangi ya yang enak-enak juga tehnya bisa langsung eh.
Mhm. Nah, kalo kalo teh itu kalo dulu waktu masih kecil, itu kan ke tehnya ya masih daun tuh ditaruh di termos dikasih air panas. Nah, dulu itu makin ke sini kan, udah banyak tuh teh celup. Kalo saya sih yang saya stok, teh celup ada, teh daun juga ada, cuman memang praktisnya ya yang celup.
Iya, oh iya iya iya iya. Mhm. Iya iya. Mhm. Yang celup ya? Iya sih. Kalau yang daun itu kan yang biasanya masih sisa di bawah-bawah
Nah, kalau saya pikir Pasti itu sisanya, tapi memang lebih kuat aromanya lebih kuat rasanya lebih kuat, kalo yang daun.
Itu kan heeh, dulu sih Iya betul si Mas, heeh.
Iya, tergantung sih lagi pengen apa gitu.